Tama, depende din sa nakakaranas. Pero talaga alam mo, ah, naisip ko nga din 'yong ano na halimbawa kung hindi nga ako boboto, sayang nga naman 'no na halimbawa mamaya isa na lang 'yong kulang para manalo 'yong tama, ay, 'yong karapat-dapat. Kaso, ano, eh, ewan ko, parang sa panahon kasi ngayon, ewan ko, parang nakakawalang han gana. Kaluhian. Mm.
Oo. Oo. Tatabla, oo. Ngayon tumabla, oh, 'di ba? <laughs> Oo, lalo na ngayon. Pansin mo sa social media o sa mga balita, pagdating sa mga ma mayoral candidates. Puro bangayan pagsi ah, sisihan, siraan, 'di ba, oo, siraan, 'di ba, eh
Mm, kitang-kita kasi, eh. Oo, mismo. Mm, mga anuhan ng pera. Kaya nga, eh, kaya nag tamad talaga akong umuwi ng probinsya para lang bumoto kasi nakikita ko nag-aanuhan sila ng pera.
<laughs> Oo nga, eh, 'di ba.
'Yon tawag 'di tawag do'n vote buying, gano'n.
Vote buying, oo.
Mm.
'Yong unang una ay ya ayuda tapos ngayon siyempre vote buying.
Tama, pero, 'di ba ang mga talagang natatarget ng ganiyang vote buying is 'yong mga magulang na ano
Oo, oo.
parang anla ah, hindi nasusuhulan ang kabataan. Wala pa akong narinig na, ano, 'yong ang kabataan ang kanilang target 'pag bigyan ng ganiyan, 'di ba. Kasi alam ng kabataan 'yan, eh. <chuckles>
Kasi, ano, um Oo. Kasi 'yong iba na kasi 'yong mga kabataan ngayon. Nagiging ano na, nagiging wais.
Mm. Tama.
'Di ba? Kasi 'yong mga pagpalagay natin sa mga edad na mga 1990s o mga t year 2000, gano'n. 2000 below na mga year na pinanganak. Eh, 'yon 'yong mga mismong talagang nanggaling sa hindi pa automated 'yong eleksyon, hanggang sa naging automated. So mas na-a-adapt nila 'yong mga sinaunang tradisyon na may mga vote buying gano'n. Eh, ngayon 'yong mga
Mm. Mm. Mm, tama. Mm, kaya nga, eh, saka, ano, eh, depende din siguro sa pangangailangan. Kasi 'yong matatanda kasi pansin ko, ah, kaya nila din din gina-grab 'yon kasi siyempre kailangan. Eh, ng kabataan naman, 'di ba, parang, alam mo, 'yon parang mayro'n pa din talaga 'yong konsensya 'tsaka alam naman nila na sila talaga 'yong mag-aano diyan, 'di ba, magdudusa.
Oo, oo.

Mismo, ayun na. <chuckles> Nagpapakasigurado kahit di naman sigurado.
Oh. Oh, oo, kaya nga. Pero nagbabakasakali ding ano, ah, maiba nila 'yung isip ng na bayaran.
Mm. Mm, tama. So, ah
Pero, kasi ang bilib lang ako talaga sa mga kabataan ngayon. Kasi parang kumbaga hindi sila mismo nagiging, ah
Re Mm, sana nga 'no? Ah, dumami pa 'yung kaalaman nila sa ganiyan parang magkaroon talaga ng ano isang salita din. Hindi 'yun basta may ano lang.
Oo. Kagaya na ngayon. Pansin mo talaga, eh. 'Yung kagaya nun ni ni 'yung si 'yung mayor ng Pasig. Di ba? Bata pa bata pa di ba, pero ang dami ng nagawa talaga.
Mm. Mm, si oo. Mm. Kaya nga, eh, nakikita ko nga din 'yun, eh. Parang walang nagrereklamo do'n, eh.
Nakikita mo talaga. Oo, 'yung pagbabago, 'yung ganda ng pamumuno, di ba? So iba-iba talaga. Di ba? Kaysa sa Oo.
Mm, galing nga, eh. Kakatuwa 'no? Kapag ano 'no, gano'n.
Siyempre, kahit sabihin nating gano'n 'yung pamamalakad tapos magiging presidente.
Mm.
Di ba? Pero I don't know maybe in the near future, pero at least sana hindi magbago. Tsaka hindi masa hindi mahahaluan ng personal na interes, di ba?
Tama. Mm. Tama, para hindi masayang, mm. Ganda pa naman ng record, kaya din sana ano, mm. Anuhin lang talaga ng mga kabataan talinuhan pa lalo, kasi mga kabataan ngayon may aral talaga 'yan, eh, kaya alam nila talaga kung pa'no bumoto ng tama. <chuckles>
Ganda, sobra. Bilib na bi Oo. Oo. Tama, tama, talaga.
Mm, kaya nga, eh, kaya bukas good luck sa iyong pagboto. <chuckles>
Oo. <chuckles> Thank you, thank you. Ikaw, eh, ano nalang siguro, mag-aabang ka nalang siguro kung sinong mananalo, oh.
Oo, sala <chuckles> Sa sa 2028 na ako kasi 'yun nga, di makauwi pero hoping na manalo talaga 'yung deserving. Oo, maraming salamat, ha, ingat ka. Paalam.
Oh, thank yes. Sana nga. Ayun, maraming gabi sa'yo, oo, sa paalam din.